ครับ ก็คือใน ในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับ คือก็มีการที่แบบว่า เอ่อ ถ้าเกิดว่า เตรียมอาหาร เตรียมอะไรเสร็จ ใช่ไหมครับ ก็จะมา อ่า ป้อนข้าวลูก เสร็จแล้วก็จะมีการแบบว่าแต่งตัวลูกเนาะ แล้วก็แบบอาจจะแบบมัดผม ถักเปีย อะไรให้ลูกด้วยเนาะ ก็เนื่องจากเป็นลูกสาวเนี่ย ก็ถักเปียให้ก่อนไปโรงเรียนนะครับ แล้วก็มีการแบบ คืออาจจะเตรียมกระเป๋า เตรียมอะไรต่าง ๆ เนาะ แล้วก็คืออาจจะต้องเตรียมน้ำ เตรียมนม เตรียมอะไรใส่กระเป๋า ใช่ไหมครับ แล้วทีนี้ก็ คือก็อาจจะพอทานข้าวอิ่มเนี่ย ก็จะรอเวลาสักแป๊บหนึ่งเนาะ ให้แบบว่า ใกล้ถึงเวลาแบบว่าอาจจะเป็นสักประมาณ 7- 07:40 น. หรือว่าประมาณเนี้ยบวกลบ ก็จะเริ่มออกไปส่งแล้ว อะไรประมาณเนี้ยครับ
อือฮึ อ๋อ อือ ดีจัง อื้อฮือ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม โอ้! เจ็ดโมงสี่สิบ เนี่ย ไปโรงเรียนทันเหรอคะ แสดงว่ารุ โรงเรียนอยู่ใกล้ ๆ ใช่ไหมคะ หรือยังไงคะ?
อืม ใช่เลยครับ ก็ถ้าไป คือจริง ๆ เนี่ยการเดินทางเนี่ยนะครับ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีอะนะครับ ที่จะ ถึงโรงเรียน ว่าไปด้วยมอไซค์ ไปด้วยมอไซค์ก็แบบถือว่าเร็วมาก แล้วก็คือต่างจังหวัดคือไม่มีรถติดเลยครับ แล้วโรงเรียนก็ไม่ได้ไกลจากบ้านมากเท่าไร ประมาณไม่เกิน อ่า เต็มที่ประมาณ 2-3 นาทีอะครับ ประมาณนี้แหละครับ อย่างมากนะครับ อา
อืม โอ้ เหรอ? <giggles> โอ้! อ๋อ <chuckles> ค่ะ อะ อา อืม อื้อฮือ อื้อฮือ โอ้โฮ ถึงว่าเนาะ โอ้โฮ ถือว่าโชคดีมาก ๆ เนาะ ไหนจะแบบว่าอากาศก็ดีเนาะ เอ่อ บรรยากาศอะไรก็ดี ต่าง ๆ เนาะ แถมมีสวนสาธารณะใกล้ ๆ นอกจากนั้นเนาะ โรงเรียนของลูกคุณก็ยังอยู่ ใกล้บ้านด้วย โอ้โฮ! เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยนะ ถ้าหากว่ามาอยู่กรุงเทพอะ ก็อาจจะทำอะไร แบบนี้ไม่ได้นะคะ โอ้โฮ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะ ที่มาเล่าเรื่องราวที่สนุก ๆ แบบนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ